بُصّ هو إحنا لو في لِعَب يعني أنا كده، كده بصراحة ما بقيتش ألعب ولا بنك الحظ ولا السلّم والتعبان برضو، بحكم إن كُلّ واحد يعني اللي كِبِر واللي بقى مسحول في شغله واللي مسحول في دراسته، بس لو في لِعَب إحنا لسه بنلعبها وكنا بنلعبها زمان بقى، آآ، ممكن أ ممكن أقول لك الدُومنة لحد دلوقتي، الشطرنج برضو، لولا إن أنا مش جامد في الشطرنج يعني م دايمًا كنت باخسر، بس ما زِلت بالعبها باحاول أتع باحاول من وأنا صغيّر أبقى حلو فيها لحد دلوقتي، فاهم؟
أيوه، عندك حق. بتحاول تتعلم آه، طَب حلو خالص آه. طَب إيه فكرة الدُومنة نَفْسها، يعني بالنسبة لك كانت ال ال الفكرة في إن أنت تنزيل الورق والّا كان التكنيكات نَفْسها اللي أنت بتستخدمها علشان تكسَب، والّا إيه؟
لأ وكمان ال بُصّ هو أنا في الأول كنت الدُومنة دي بالنسبة لي أنا إيه، باشوف الورقة اللي على الأرض لو معايا واحدة شبهها أرُوح منزِّل لحد ما ورقي يخلَص، آه، بس بعدها بقى اكتشفت إن الحوار أكبر من كده، أنت لازم تبقى عادد الورق، لازم تبقى حاسب ال إ إيه اللي ناقص مثلًا على الأرض، عشان يبقى <tsk> عشان تعرف أنت اللي مثلًا بيلعب ضدك معاه إيه، لازم تبقى دايمًا بتحاول تفكر اللي ضدك الورق اللي على إيده مثلًا لأ إيه هو فاهم، واكتشفت إن هي برضو هي أ Technique في الأول وفي الآخر، وخُد بالك هي الدُومنة برضو مش كلّها حرفَنة، لأ هي فيها حتّة حظ، فيها حتّة برضو اللي هو إيه ممكن اللي قد آه، ممكن اللي قدّامك يكُون معاه ورق حلو بالضبط.
نزِِّل وخلاص، آه. بت آه، يعني بالرغم إن فيها تكنيكات وتفكير وعَدّ الأرقام بقى، ومين في الأرض ومين في إيدك، بس برضو لسه فيها جزء من الحظ؟
لسه فيها ما بُصّ أي لعبة فيها ورق بيتوزع زي الكوتشينة مثلًا، آآ، زي الدُومنة، زي الطاولة، كُلّ دي لِعَب
إمم. آه، فكرة أنت ما بتبقاش عارف إيه اللي جاي لك أصلًا يعني ما فيش حاجة ثابتة. إمم.
مش باقول لك إن هي كلّها حظ، يعني هي فيها حتّة حظ وفيها حتّة إن أنت لازم تبقى فاهم برضو وعارف اللعبة بتتلعب إزاي، فاهم؟

بُصّ، هو أنا بالنسبة لي أنا كانت دايمًا، آآ يعني كانت أمتع برضه أيام العيلة برضه، أنت ساعات كنّا بنرُوح التجمُّعات العائلية دي، اللي هو نقعُد وناكُل ومش عارف إيه، بس وقت اللعبة برضه هيبقى موجود فاهم، فبتبقى حدَث مهم في اليوم، يعني كان الواحد برضه طفل ومش شايل هموم الدنيا وكده فاهم، فكان بيبقى حدث مهم بالنسبة له. برضه كبِرنا وكنّا نلعبها مع زمايلنا في المدرسة بقى في إبتدائي وكده، بس الحوار ما كانش بنفس متعة يعني اللعب مع العيلة بالذات كان برضه، كان بيبقى ليه طعم خاص كده.
آه. بالضبط آه، إن أنت آآ مع صحابك آه، بس برضه العيلة دول قريّبين منك، بتحس إن أنت أقرَب بتت بتتلم الحي العيلة نفسها، وجود أهلك حواليك، كل ده كان بيفرِق معاك.
آه، هو مش معناه برضه بالضبط، هو مش مع مش معناه إن اللعب كانت مع أصحابي ممل أو كده، لأ كان حلو جدًا، بس آآ في حِتّة خاصة برضه، حِتّة العيلة دي برضه كانت حِتّة خاصة، يعني أنا باقول لك أول ما لعبت بالضبط، وفي لعب كتير جدًا برضه، يعني أنا مش هاقول لك اللعبة دي بس اللي كانت بتلمّنا، كنّا ساعات بنقعُد نلعب
لأ، حلو خالص، أيوه. آه، ما أنت لو فاكر مثلًا ألعاب تانية كنتم بتتلمّوا حواليها قُل لي عنها.
ياه، ده السلِّم والتِّعبان دي أنا عايز أقول لك إن إحنا كنّا ممكن نقعُد بقى بس السلِّم والتِّعبان دي م <laughs> أيوه، السلِّم والتِّعبان دي ما كنّاش بنلعبها يعني مثلًا مع كبار العيلة، لأ، اللي هو مثلًا أنا وأخويا وابن خالتي، عارف أنت اللي هُم ال الأحفاد من الآخِر هُم اللي بيقعُدوا يلعبوها مع بعض فاهم، بس ما كانش مثلًا والدتي تقعُد تلعب معانا، آآ خالتي، مش عارف إيه، لأ، كانوا يقعُدوا يلعبوا معانا بنك الحظ أكتر فاهم، إنما السلِّم التِّعبان بقى دي
آه، جميلة ايوه. صغيّرين، أيوه، آه. أ يعني بنك الحظ كان بيقعُد معاكم الكبار بتوع العيلة، الناس الكبيرة في العيلة تلعب معاكم آه.
آه آه، إنما السلِّم والتِّعبان برضه عشان هي سهلة حبّتين، آآ يعني أنت بترمي زَهرة فاهم، بتشوف بقى لو أنت وصَلت عن بتفضَل تتحرّك، تتحرّك، تتحرّك لحد ما توصَل فوق خالص عند اللي هو ال100 كان أعلى رقم في اللعبة، آآ كنت بتشوف لو جا جه لك زهرة ييجي لك سلِّم ترُوح طالع فوق فجأة تلاقي نفسك طلَعت 20 درجة مرّة واحدة، ييجي لك راس تِعبان ترُوح نازل تاني للآخِر، فكانت لعبة
إمم. أعلى رقم، إمم. إمم. نازِل، عمّال تطلَع وتنزِل يعني.
آه بالضبط، على فكرة الgame منها كان ممكن يقعُد معانا بتاع، مثلًا إحنا قاعدين نُص ساعة بنلعب في الgame كلّ شوية، الواحد يبقى عند التمانينات خلاص قرب من ال100 فاهم، يلاقي فجأة نفسه نزِل.
آه، يرُوح نازل للتلاتينات والّا العشرينات فجأة. <giggles>
وده لو ما رجَعش لحد الأول خالص، فاهم.